Oke oke. Nah, eee, mungkin, eee, Kakak tadi kan, setelah menemukan gaya minimalis gitu ya, dan menerapkannya. Jadi Kakak tuh, merasa lebih, "Oh, barang-barang Kakak ini, menjadi lebih dikit nih." Memang yang, yang pakai-pakai aja nih, yang disimpen. Yang lainnya, yang nggak butuh, ya udah, entah dijual, entah dikasih ke orang aja tuh, ya, Kak. Nah, terus
Iya. Betul banget.
Eee, mungkin gimana tuh, Kak, kayak proses, Kakak menemukan gaya minimalis ini nih, Kak. Mungkin apa Kak, terinspirasi dari buku yang dibacakah atau bagaimana proses keputusannya, sampai Kakak kayak, oh kayaknya aku lebih milih ke gaya ini deh, kayak gitu?
Heeh heeh. Ini sih ya, mungkin terpengaruh dari seorang, eee, apa ya, bisa dibilang nih, dia ini penulis, seorang, eee, komedian, dia juga pembuat film, namanya tuh Raditya Dika. <chuckles> Jadi, aku tuh ngelihat ngelihat gaya hidupnya dia ya, di awal tuh kayak, "Oke ini minimalis," menurut dia. Terus aku nontonin, aku ngikutin perkembangan dia secara konten, terus aku lihat gayanya dia, "Wah! Ini orang kok, makin kelihatan karakternya ya," maksudnya tuh, dari gaya berpakaiannya. Orang tuh jadi kayak gampang buat mengenali, gitu. Mungkin kan gini, sekarang kan, suka banget pake hoodie, gitu ya, hoodie polos iya, karena emang dia suka banget warna pink. Jamnya kadang pink, kadang ser sendal, se sendal, atau sepatunya pink, gitu ya, Tapi, ya itu-itu aja, pakaiannya itu-itu aja. Terus baru-baru ini aku nonton konten, mungkin untuk seorang public figure gitu ya, untuk orang yang dikenal, mobil bisa banyak sekarang, ada yang listrik, yang bensin, ada yang hybrid. Dia tuh baru aja ngasih tau, kalau dia itu cuma mobilnya, mobil 2. Satu mobilnya bensin, yang mahal banget, dan ini, eee, bisa dibilang standarnya para tok eee, tokoh publik, gitu ya, satu lagi mobil listrik yang bentuknya untuk keluarga banget. Nah, itu yang kayak bikin aku, "Mmm, ini menarik ya," gitu. Jadi, ketika aku mungkin sebelum dari cerita mobil tadi itu, aku tuh udah mulai ngikutin. "Ah, coba deh, ikutin, ngikutin," dan ternyata, itu sangat baik banget, buat aku. Jadi nggak lebih musingin gaya berpakaiannya orang, aku juga jadi bersyukur dengan barang-barang yang aku punya, udah ngerasa cukup, ini aku sukain, ketika aku mengikuti gaya hidup minimalis ini, aku jadi punya rasa syukur, gitu.
Mmm. Oke, udah tau. Oke, udah tau. <chuckles> Mhm. Mhm. Iya. Ah. Mhm, oke. Iya, warna pink lagi. <chuckles> Mhm. Iya. Mhm. Heeh. Iya. Heeh. Oke. Iya iya. Mhm.
Nggak ada tuh rasa-rasa kayak, eee, pengen punya sesuatu, pengen, eee, membeli sesuatu tuh nggak ada, tuh. Pengennya ke ketika punya, alhamdulillah, Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, bagus banget barangnya, cuman gitu aja.
Oh, Mhm. Mhm.